Oke. <smacks lips> Halo, selamat siang!
Halo, selamat siang, Mas. Apa kabarnya, nih?
Iya. Alhamdulillah, baik, Mas. Kalau Mas sendiri gimana kabarnya, nih?
Alhamdulillah, Mas, kabar aku baik, nih. Nah, ini siang-siang gini, masih semangat, dong, ya. Mungkin setelah tadi, heeh, kita capek kerja seharian dari pagi sampai sore, kayak gini. Heeh. Sampai siang, sih, ya, benar, hampir sore. <chuckles> Heeh. Dikit lagi, benar. Nah, ini asyiknya kita ngobrolin tentang apa ini, Mas, eee, siang-siang gini, tuh?
Baik, ya, oke oke. Mmm. Uh, semangat banget, Mas. Siang. Sampai siang, masih siang. Iya. Hampir sore, hampir, bentar lagi, dikit lagi asar. Iya. Heeh. Ah, mumpung habis jam makan siang kali, ya, hab Jam istirahat pasti udah kayak, bentar lagi pulang kerja, sore, gitu, kan, biasanya orang pasti, kepikiran mau ke mana ini kayaknya? Ah, kayaknya kayaknya relate kalau misalnya kita ngomongin tentang petualangan, nih, petualangan dan perjalanan. Gimana, Mas, suka enggak?
Mhm. Wah, iya, benar banget itu, Mas. Wah, keren keren. Heeh. Suka banget. Jadi, mungkin, ya, mum mumpung masih berapa hari, ada beberapa hari lah menuju weekend. Jadi, kita bisa kayak ngerencanain, Mas, mau berpetualang ke mana? Heeh.
Suka banget, ya. Iya iya. Bentar lagi, kan, Agustusan itu. Iya, Agustusan sama cuti bersama tanggal 18, kalau dapat cuti, ya. Kalau enggak dapat, ya, udah. <chuckles> E iya, e
Iya. Ya, nanti ajuin cutilah, ajuin libur. Yang penting kan, bisa traveling, Mas, bisa dapat petualangannya. <chuckles> Siap siap.
Ah, betul betul, tuh. Iya, oke. Nah, aku penasaran, nih, Mas, eee, Mas, gimana, sih, cara, Mas, tuh meyakinkan teman untuk ikut petualangan yang menantang bersama, Mas?
Hmm.

Eee, jadi saya kalau waktu muda memang suka banget travelling. Sampai sekarang juga masih suka sih jalan-jalan. Kalau saya biasanya meyakinkan teman itu biasanya saya nge-spam dulu, nge-spam teman-teman. Siapa yang bisa diajak heeh, nge-spam, siapa yang jeda siapa yang bisa ikut gini, yang tertarik ikut. "Ayo, hei hei ke sini yuk ke sini yuk?" Kita cari waktunya dulu. Dia punya waktu enggak, punya jadwal enggak, gitu. Tertarik enggak kira-kira, mau enggak, ya? Terus punya kira-kira nyari teman dulu yang sekiranya suka petualang, gitu. Jadi, saya langsung filter nih teman-temen, "Oh, ini nih, kira-kira suka nih, kira-kira yang ini." Terus misalnya udah dapat dia suka, saya saya biasanya yakinkannya dengan cara, "Ini loh, nanti kamu di sana bisa lihat ini, pemandangannya bagus, gini. Nanti kita bisa lihat matahari terbenam," misal, ta tari matahari ini, "matahari terbit." Gitu, misal. "Kapan lagi" gitu, apa, misalnya 17 Agustus, nih, "Kapan lagi mendaki 17 Agustus, rame-rame? Nanti kita di di atas gunung tuh upacara bendera di atas gunung, kapan lagi?" Gitu, kayak gitu-gitu sih. Jadi, kayak banyak janji-janji manisnya itu Mas di depan. Iya.
Mhm mhm. Oh nge-spam dulu, iya iya. Heeh. Oh, gitu. Mhm. Wah, iya, tuh. Bagus itu. <chuckles> Heeh. Wah, heeh. Iya, jadi jadi temannya mungkin kayak jadi tertarik kan, ya? Dia kayak semangat gitu, "Wah, bagus nih." Gitu.
Tertarik. Iya, atau nanti menawarkan fasilitasnya juga. Jadi kayak fasilitasnya, "Udah tenang, nanti aku yang tak gonceng sampai sana. Kamu tinggal, apa, badannya." Gitu. "Nanti makan juga tak traktir." Gitu misalnya. <laughs> Kayak gitu.
Heeh. <laughs> Wah, itu, yang paling paling ditunggu, Mas, kalau full servis ditraktir itu temannya udah udah susah nolak itu. <chuckles> Tapi, pernah nggak Mas, Mas itu merasa, apa ya, istilahnya, eee, ngalamin kegagalan gitu, ketika ngajak teman, sampai teman itu jadi ragu gitu lho, "Apa sih," mungkin temannya merasa insecure ya, "ini kok aku terlalu dikasih bonus-bonus, ya?" Gitu, misalkan lho.
Iya, full servis, iya. Iya, betul betul. Tapi iya? Oh. Iya iya iya. Oh, ya, sering, e kegagalan soal ngajak teman buat jalan-jalan. Biasanya tuh kegagalannya waktu ngajak yang kedua kalinya. Jadi, pertama kalinya kan pertama kalinya berhasil ya kan, kedua kalinya gagal pasti. Karena udah tahu. <chuckles> Kayak gitu biasanya. Kapok, betul. Katanya, "Kapok ini." Iya, biasanya gitu sih.
Mhm. Oh, gitu. Heeh. Oh. Kapok mungkin? <laughs> Jadi dia mungkin merasa kapok ini. Tapi, ya, nggak apa-apa sih, setidaknya dia punya pengalaman sih, Mas. Jadi, biar dia itu merasa kayak, apa ya, pengalaman seumur hidup kan setidaknya satu kali kan, ya?
Iya iya iya. Iya, s satu kali seumur hidup, ya, kan? Kapan lagi, gitu lho. Mumpung masih muda, ya, kan? Kapan lagi, eman-eman, masih muda enggak dipakai buat yang kayak gitu-gitu. Tapi, kasihan juga sih, sekarang banyak anak muda yang meninggal gara-gara gitu. <chuckles>
Heeh. Bener. <laughs> Bener bener. Heeh. Iya, memang harus berhati-hati sih. Kalau aku dulu sih malah dulu ya, itu malah sering naik gunung hampir tapi gunung yang di sini-sini sih nggak sampai gunung yang besar kayak Lawu situ. Sini kan ada lokal gunung juga, gitu. Tapi, sekarang udah jarang sih. Namanya Gunung Payung sih sini, Mas. Jadi mhm, memang kurang kurang terkenal sih, karena memang nggak setinggi Lawu atau mungkin Rinjani. E cukup, lumayan, jadi, bepergian itu 1 hari pagi, pulang itu sore udah sampai rumah itu. Tapi ya lumayan sih.
Hmm? Iya. Hmm. Iya, gunung apa itu? Gunung Payung? Oh. Oh, ya, tapi cukuplah. Kalau misalnya buat latihan. Heeh. Oh, sampai puncak berapa jam, Mas?

Hampir, eee, 5 jamlah, 5 jam lebih, Mas.
Waduh. Oh, masih belum terbuka ya jalurnya ya?
<chuckles> Belum belum masih muter gitu. Heeh. Ya itu serunya di situ sih.
Oh, pantesan, muter ya. Apa, eee, bagusnya di situ apa? Gunung Bayung itu?
Pemandangannya bagus, Mas. Jadi kita di say dia di di atasnya Wonogiri gitu ngelihat semua. Kan Wonogiri kan, eee, bisa ngelihat waduknya, Waduk Gajah Mungkur dan tempat tempat lain. Heeh.
Pemandangannya apa? Eh. Oh, paham paham. Oh, iya iya paham. Ya ya ya kemarin banyak tuh di YouTube saya, beranda tuh kayak banyak di u tentang Wonogiri itu, desa di atas awan desa di atas awan. Banyak ini ya, kebun sayur ya di sana ya?
Iya, ada itu, heeh. Iya, banyak. Sini kan memang banyak gunungnya sebenarnya. Diapit diapit gunung dan heeh, makanya kayak waduk waduk itu sering dibuat sih. Kalau dari namanya kan Wonogiri, Wononya sawah, Giri kan gunung sih. <chuckles>
Mmm, ya ya ya, menarik narik. Oh, wono wono itu apa tadi, sawah sawah gunung sawah pegunungan ya? Oh, iya ya.
Heeh heeh. Sawah. Mhm. Iya jadi i isinya memang sawah dan pegunungan aja. Kalau apa, wah, itu enggak, wah enggak apallah tuh kalau Wonosobo itu. <laughs>
Kalau Wonosaba? Wonosobo? Wonosobo itu apa? Kalau Wono berarti tadi sawah ya? Wono tuh sawah ya? Giri gunung, Sobo itu hutan nggak sih?
Heeh, kalau Sobo itu apa ya, enggak tahu tuh kalau Sobo. Kalau hutan itu, apa ya, wah kurang hafal. <chuckles>
Wonosobo. Kayaknya hutan ya Wonosobo itu. Jadi sawah hutan, isinya hutan ya Wonosobo, Wonogiri. Selain itu apalagi ya Wonosobo, Wonogiri apalagi ya? Wono, Wonokitri?
Iya iya. Mhm mhm. Udah sih kalau yang wono wono itu aja sih. Kayaknya
Wonokerto!